Exato, exatamente. É, tem aqueles que eles vão lá naquela cidadezinha da Julieta, né, e passam pelos caminhos onde ela foi, a casa onde ela morou e tudo mais. Isso que é interessante, né.
Né? Exato. Uhum. Uhum. E e e te desperta uma curiosidade de aprender sobre aquilo, né. Então, com certeza, você vai entrar na internet, você vai fazer uma pesquisa, você vai tentar procurar uma coisa que você viu num filme, um restaurante, uma loja ou o lugar em si, porque a paisagem era muito bonita, enfim, isso acaba aumentando a nossa curiosidade em conhecer aquele luga aquele país, aquele local, por outros motivos, não só pelos motivos gerais, principais que as pessoas geralmente vão, né. Não que também tenha nada errado com isso, mas, eh, aumenta a nossa curiosidade, né.
Uhum. Exato. Uhum. É verdade. Uhum. É verdade, é verda Uhum, com certeza. E e eu acho que é isso, o principal lugar que eu tenho vontade agora de visitar por conta de filme, é Nova York também, com certeza, né. Porque eu ainda não tive essa oportunidade, então, aqueles filmes do Natal com neve, né, e tudo mais, então, o meu son
Ok. É. Sim. É, aquela cena, né? <laughs>
Uhum. O meu sonho é passar o Natal em Nova York e ver a árvore da Rockefeller.
Entendi. É po vale a pena, já passei e te re recomendo. <laughs>
Ah, eu imagino. Eu imagino mesmo.
E aí, eu acho que também uma coisa que é legal, é que incentiva você também a querer aprender novas línguas, né. Eu curto muito, assim, eu não gosto de ver filmes, eh, dublados, eu gosto de ouvir a língua original e colocar legenda, eu curto bastante, pra ver as como as pessoas se expressam, como que é o tom de voz, eu gosto muito.
Também. Uhum. Aham. Eu também, né. Uhum. Sim. sim. Até porque tu perde muitas piadas também, né, muitas coisas que vão tá envolvido num contexto, né. Acho que tem muito por aí.
Sim. Sim. E a entonação também, né? Como a pessoa realmente disse aquilo, o a como ela se manifestou, eu acho muito interessante a gente observar, muito legal.
Uhum. É, é verdade. Olha obrigado pela conversa, foi muito bom falar contigo, muitas viagens pra nó <laughs> Com certeza, até uma próxima.
É. Mas Igualmente, desejo sucesso pra você. Nova York te espera. <laughs> Tchau.